Ну, для начала, вот, и на самом деле у меня была такая проблема, мне всегда хотелось сначала сразу дать совет. А, я как-то пришла к тому, что прежде чем, скажем так, ну, грубо говоря, открывать рот, надо сначала притормозить, выдохнуть, э, подумать 5 секунд, буквально посчитать 5 секунд, да, про себя, и потом уже, э, м, ты поймёшь, хочешь ли ты всё-таки давать этот совет или нет, и вообще нужно ли его давать. То есть, мне кажется, тут важно притормозить сначала.
Так, ага. Мгм. А как... Ага. А как думаешь, почему вот это возникало желание сразу вот тянуло сразу дать совет, и потом ты пришла к тому, что надо как-то немножко подождать?
Мне кажется, это банальная человеческая самоуверенность и в какой-то мере эгоистичность. Когда, э, ты, например, в разговоре с человеком, да, ну, если хочешь дать какой-то совет, в разговоре с человеком, э, либо не до конца слушаешь, либо перебиваешь, либо, э, очень, так скажем, мимо ушей слушаешь. И даже не вникнув особо в проблему и в историю человека, с которым разговариваешь, прям вот так вот сразу сходу хочется уже что-нибудь посоветовать, лишь бы, э, возможно, человек отстал Да, ил или это тоже, да. Мгм. Да-да-да, лишь бы, как будто бы показать свой авторитет, знаешь, ещё может быть.
Мгм. Лишь бы высказать своё какое-то мнение, да, не слушая другого человека, получается. Мгм. И...